De situación, claro. Sí, por ejemplo, yo compré algo en Mercado Libre y nunca me llegó, o sea, yo solicité y que, aparte me dijeron, es internacional, entonces va a tardar como un mes. Yo me esperé un mes, paciente por la compra porque me urgía, <chuckles> y dije: "Bueno, no pasa nada, me espero". Me esperé después del mes, me aparecía que lo habían entregado y yo: "Pero nunca vinieron". Y en la aplicación aparecía que lo habían entregado, pero que la persona había rechazado el paquete. Entonces, el paquete se regresó a su proveedor. <laughs>
Ajá. Ay, ¿cómo crees? No. <chuckles> Sí. ¿Cómo? <gasps> Ah, no. Dios, o o sea, y todavía que lo esperaste un mes, y todavía que y lo volvieron a mandar a a Estados Unidos, ¿no? <laughs>
Ujú. Al proveedor, pero, eh, no me devolvieron nunca mi dinero. Entonces, yo dije: "Okey, me salió peor todo porque no tengo el artículo, no tengo mi dinero", y chequé con garantías y todo, porque según tu compra es segura, y el proveedor te decía como: "Comunícate con el, pues, el que te entrega". Y el que entrega: "No, comunícate con proveedor". Y Mercado Libre nada más lavándose las manos, de que: "No, pues es que ya lo tiene el proveedor, y" Exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí me quedó de que, quería demasiado ese artículo y ahorita digo: "No vuelvo a comprar en Mercado Libre, porque me quedé como el perro de las dos tortas, sin mi objeto y sin mi dinero". <laughs> Exactamente. Ujú.
Exacto. Exacto. Somos intermediarios. Ay, no. <chuckles> Sí, ni una ni la otra. Totalmente, no. Y y no me dejarás mentir que uno sí, eh, pierde, pues, la seguridad, la confianza, mejor dicho, la confianza en estas plataformas, ¿no? Que es, me la pienso 2 veces ahora para pedir en Mercado Libre, ¿no? Y pierden clientes
Exactamente. Exactamente. Exactamente.